ياه!
مش عارف أنا واخد ال ال الموضوع بحساسية والّا أنا فعلًا أ عشان تعبي، وكنت محتاج أسمع رأيِِك ونصيحتِك في الموضوع ده بجد.
آه واضح طبعًا إن الموضوع ده مأثّر عليك نفسيًا، وواضح إن أنت أ يعني ضليع في شغلك وعامل شغل كويس جدًا، وعلاقتك كويسة جدًا مع مديرك، فطبيعي لمّا يحصل موقف زي كده بيحبطك طبعًا ويضايقك ويحسسك إن أنت يعني أ يعني مُحبط و ومش في الmood يعني، فبس قُل لي طيب، هو يعني قال لك إيه بالضبط خلّاك مرّة واحدة كده يعني اتضايقت أو اتقَلَبت يعني؟

بالضبط بالضب فأنا اشتغلت بقى وبُصّي، عايز أقول لِك إن أنا قعدت 3 أسابيع يعني تقريبًا لو قُلت لِك ما بنامش ولو نمت باحلم بال بالأفكار والقصص والمتابعة
إمم. عايز محضّر للموضوع يعني.
بالضبط، بالضبط، فده كان أول meeting لينا تمام، وهو طبعًا يعني إيه، آآ، يعني مدّي لي إحساس بالثقة بصراحة يعني فاهمة، و أ أقول له
آه، أنت بقى اتصدمت بقى ب بالموقف.
آه، يعني جينا في أول اجتماع لينا مع المديرين اللي هم بقى الsecond line managers وكان موجود آآ، واحد المفروض إن هو مندوب من الشركة التنفيذية اللي هتنفِّذ بقى تمام، ف آآ آآ، اتكلِّمنا الناس بتوع المبيعات اتكلِّموا في المبيعات المتوقّعة والكلام ده وجِه دوري أنا للpresentation هاعمله بالنسبة للرؤية التسويقية الكاملة للمشروع تمام، فأنا طلعت وعملت الpresentation تمام، حسّيت إن إن إن صاحب ال اللي هو ال آآ، مش صا ال المندوب بتاع الشركة التنفيذية
إمم. تمام. المندوب، آه.
م يعني آآ، ملامحه اتغيّرت، وميِّل مرّتين كده على واحد من المديرين اللي هو مدير مديري.
آه، يعني هو أساسًا يعرفك والّا حّسيت إن هو م مش عاجبه طريقة عرضك والّا يعني الإحساس ليه؟
أنا ما كنتش لا، لأ، هو هو ما ي أنا أعرفه وقابلته مرّتين خلال التجهيزات، لكن ما فيش معرفة شخصية. أنا باقول لِك إن أنا حسّيت إن هو تقبٌّله للي أنا باقوله مش راضي عنّه، وبعدين هو وأنا يعني وأنا باعرض هو ميِّل على آآ، المدير الإقليمي اللي هو مديره.
إمم. آه، فهمت قصدك. اللي أنت بتقوله مش ليك أنت كشخص يعني، هو الكلام اللي أنت بتقوله هو ما كانش مُقتنع بيه، صحيح؟